Heu, alors dis-moi, qu'est-ce qui rend un voyage vraiment inoubliable?
Et bien, heu, quelle t moi, pour moi, ce qui rend un voyage inoubliable, c'est de découvrir, heu
Ouais.
<blows air> d'une culture par exemple, hein, heu, qui qui est complètement différente, heu, de la mienne, quoi, quelque chose que j'ai l'impression de de découvrir, voilà.
<chuckles> OK, ouais. <chuckles> Heu, de la tienne, ouais. Mmh, tout à fait, ouais, je vois. Mmh mh, bah, tiens, pour ma part, heu, ce qui rend inoubliable, tu sais, c'est les expériences que tu as eues sur place. Tu vois, je sais pas si tu tu ressens de la même façon, mais, heu, quand tu passes un super bon moment et que tu découvres des choses, heu et que ça te marque en fait, heu, c'est ça. Ouais. Mmh mh.
C Ouais. Ah oui, oui, bah moi, c'est ça m'arrivait avec mon voyage, heu, à mes voyages dans plusieurs pays, parce que j'ai visité des pays lointains, hein. Alors le plus loin c'est, le plus, heu, différent, c'est au point de vue culturel et ouais, donc, heu, en Inde par exemple, heu, là, j'ai vraiment exploré, heu, une autre culture qui est, mais, complètement différente, heu, de la nôtre, hein, heu, pour dire n pour dire: «Oui», heu, ils ils disent: «Oui» comme nous on dit: «Non», déjà d'une, tu vois? <laughs>
Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mmh mh, mmh. Ouais. <laughs> C'est ça, c'est vrai. <laughs> Hein hein.
Bah, moi, au début je comprenais pas parce qu'ils disaient, heu, ils disaient, heu et et ...et ils ils secouaient et puis ils secouent la tête, mais ils disent pas vraiment, heu, le mot, heu: «Oui», heu, ils secouent, heu, la tête. Alors au début, je pensais que ça voulait dire, heu: «Non», puis, en fait, ça veut dire, heu: «Oui». <laughs>
Ouais, je sais. <laughs> Ouais d'accord, ah ah c'est différent, ouais. Ça te ça fait un peu bizarre. <chuckles>
Ouais. <laughs>
Mmh mh mh.
Ouais, il y avait beaucoup de de de de choses comme ça que j'ai vécues là-bas. Des trucs que j'ai vus que j'avais jamais vus, heu, dans mon pays ici, ouais jamais.
Ici, heu, n ouais. Alors, heu, c'était quoi, il y avait un autre truc à partager?
Ah oui, heu, plusieurs, heu, il y avait, heu, je me souviens, heu
Mmh mh.
S me ah oui, quand on prenait le <chuckles> le le le bus, une fois, on avait pris un bus pour aller d'une ville à une autre, hein
Mmh mh. Ouais.
et puis alors ils laissaient rentrer les gens, ils laissaient rentrer les gens et puis ici, heu, bon, au bout d'un moment, ils, heu, quand c'est bondé, hein, de personnes, ils arrêtent, heu, de de faire entrer les personnes et puis ils nous font attendre, heu, le prochain bus. Mais là-bas, non, ils continuent à faire, heu, entrer, entrer. Alors c'était devenu à tel point ou ou alors moi s ouais. Mais moi j'étais assise sur, heu, sur un siège du côté couloir et au bout d'un moment et beh, je pouvais plus me s me tenir droite. Il fallait que je que je je m'incline vers le côté, heu, le côté de de la fenêtre. Parce que parce que les gens commençaient à se pencher sur moi quoi, de plus en plus au fur et à mesure que le, que le bus, heu, se remplissait. C'était à ce point-là ouais. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh. Ouais. C était serré. Mmh mh. OK. De vers vers la fenêtre. Mmh mh. Oh là là, c'est fou. Ah OK OK et tu te sentais pas un peu mal à l'aise, heu, tu sais que tu sois serrée heu? Ah. <chuckles>
Ah bah oui <laughs> é évidemment, mais bon on avait pas le choix, hein. <laughs>
Ah là là et et moi tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu des images, tu sais quand ils sont dans des trains, il y en a même qui se tiennent sur les côtés quoi.
Ah oui, bah si tu regardes sur, heu, Google, tu tu les trains, ils se tiennent sur le côté, sur l'avant, y en a sur le toit, c'est rempli de personnes. Il y a même une photo que c'est marrant parce que je regardais s hie heu, ça, hier dans mon, heu, dans, heu, dans ma classe, heu, d'espagnol là. Alors on regarde une photo et puis sur les côtés, y a même une femme qui tient un qui alors, qui qui qui qui qui se tient, heu, au train. Mais elle est complètement sur le côté quoi, sur le bas, heu, près, heu je veux dire un mauvais geste et elle tombe et elle a un enfant sur le dos et un enfant qui est placé assez bas sur son do et cet enfant, on a l'impression qu'il va tomber quoi, que c'est c'est impressionnant. Ouais.
Ah. Mmh mh. Ah c'est fou. Mmh. Ouais. Oh la la! Mmh mh. Ouais. Oh la la! Oh quand même! <gasps> Oh la la. Bah, ouais tu m'étonnes. Oh la la et en plus pour eux ça paraît normal alors que nous on est, heu, on est tellement, heu, choqués par cette situation. <laughs>
Ouais. Mmh mh. Ah bah, si tu sur une bicyclette, heu, tu vois toute la famille sur la bicyclette, hein. C'est pas seulement 1 ou 2 personnes, c'est toute la famille, au moins 3 ou 4 personnes. Ouais, ouais.
Mmh. Ouais. Ah ouais! Mmh mh. Ah ouais, pas évident hein. <laughs> Ah c'est c'est ça doit être trop drôle. Ouais.
Les tuk-tuk pareil. Ouais. On prenait les tuk-tuk. Alors, m en principe, c'est pour 2 personnes, mais que quand eux ils en prennent, c'est il y a 4-5-6 ou même jusqu'à 7 personnes, heu, j'ai vu, heu, sur un tuk-tuk.
Mmh mh. Oh! C'est énorme!
<laughs>
C'est énorme et et heu, et justement dans le tuk-tuk, toi, tu prenais seule, heu, tu étais seule ou tu es une amie?
<laughs> C'était avec une amie.
Ok et en fait, heu, quand vous preniez à 2 il y avait d'autres personnes qui se rajoutaient, ou c'était que vous 2?
Ah non non non c'était que nous 2, non, non non, mais mais, on en voyait on en voyait d'autres, heu, ouais c'était, heu
Ah ouais parce que je me dis, heu <chuckles> Ah ouais. Ah non moi je pourrais pas, <laughs> ah je pourrais pas.
Heu ouais, oui mais je pense que par exemple, dans les trains ou les bus, les gens qui s'accrochent, heu, à l'extérieur, je ne crois je ne sais pas s'ils payent, je crois pas qu'ils payent.
Mmh. Ouais. Ah peut-être c'est pour ça alors. Mmh mh.
Mmh. Heu, ah ben oui oui, donc heu, parce que il y a b il y a il y a d la y d il y a la pauvreté extrême, heu, là-bas donc heu, i ils utilisent toutes les stratégies qu'ils peuvent utiliser pour, heu, pour pouvoir, heu, heu, sui survivre
Oui. Ouais, ouais. Ben heu, ben se se transporter quoi, voilà mmh.
oui pour pouvoir survivre, hein, heu
D'accord. Ah ouais c'est pas évident du tout.
donc heu, non parce que j'imagine pas qu'ils payent si ils s'attachent à un à un à un truc là où ils sont sur le point de de tomber je j'imagine pas.
Ouais j'imagine pas non plus hein, tu as raison, mmh.
Mais heu, encore que c'est pas sûr, hein, heu, je ne sais pas, c'est quelque chose à vérifier, mais bon.
Mmh mh. Mmh, mmh. Moi, je me demande pas s'ils payent quand même, tu vois? Une petite un peu moins cher, mais ils paient à être sur les côtés.. <laughs>
J'ai c'est non, je Bah, c'est-à-dire que moi, heu, on prenait le train avec mon ami, heu, la nuit et quelquefois, heu, aux arrêts, il y avait des des des gens qui qui qui montaient pour, heu, pour f pour mendier de l'argent, donc je pense pas que ces gens-là ils avaient assez d'argent pour payer, heu, le train, donc hem, donc il y en a qui, heu, qui arrivent à entrer dans le train sans sans payer.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. OK. OK. D'accord, OK.
Mais heu, j mmh, et toi, tu, heu, est-ce que tu as déjà fait
Ah! Ouais. Hem, si j'ai un truc comme ça inoubliable, moi, je crois que je vais pas à l'extrême comme toi, d heu, <chuckles> mais heu, mais c'est vrai que je j'ai pu avoir des choses un peu bizarres, heu heu, lors de mes voyages, tu vois? Quand j'étais partie au, mmh, au au Vietnam, tu vois? Ben, nous on d c'était dans la campagne, c'était pas dans la ville, donc en fait, on est vraiment coupé de tout, on est vraiment on vit, heu, comme, heu, les habitants, tu vois? Et hem
Ouais. Ouais.
et je me souviens, en fait, heu, tu sais tu sais, heu, les on on faisait, heu, il y avait des toilettes, mais c'est pas les toilettes comme chez nous, tu vois? C'est des toilettes au-dessus de d'un étang et en fait, heu, tu sais, c'est une petite mai tu prends un petit pont, tu prends tu vas dans la maisonnette et tu fais tes tes besoins dessus, tu vois?
Et puis il y a un trou, non?
Ouais, y a un trou et en fait tu fais tu donnes aux poissons en fait.
Ah tu les ah! Ça tombe dans l'eau?
Ouais, ça tombe dans l'eau. <laughs>
Ah oui, alors tu peux pas te baigner dans cet, heu, dans cet étang-là.
Ah non! Je pense pas non. <laughs>
Ah oui, d'accord, heu, ça tu le donnes aux poissons, mais, est-ce qu'on peut toujours pêcher quand même dans ces endroits?
Mmh, mmh mh. Ben, c'est un c'est un petit étang, ouais, je pense vraiment que c'est inutilisable, hein, y a des poissons, mais je sais même pas s'ils les mangent les poissons, hein. Mmh mh.
Ah c'est marrant. C'est une façon, heu, j'avais jamais ah oui, c'est, heu, c'est vraiment un
C'est nat naturel. <laughs>
Moi je sais que mes grands-parents, heu
Mmh mh.
ils avaient un, heu, les toilettes ils avaient pas les toilettes, heu, avec la chasse d'eau là, à l'intérieur. C'était à l'extérieur, c'était une petite maison en bois, puis à l'intérieur y avait un trou, puis, heu et puis on on faisait ça, heu, heu dans le trou, puis ça allait dans le trou quoi et puis après, heu, je sais pas comment mon grand-père, il nettoyait ça, mais je pense qu'il le vidait au bout d'un moment. Enfin bref
Ouais. Mmh. Ouais. Ah! OK. Ah ouais.
heu c'était c'était comme ça qu'on allait, hem, aux toilettes. Ouais.
D'accord. Bah, heu, je me souviens aussi tu sais, quand tu avais, heu, tes j'avais mes règles et tout. Bah tu sais les les serviettes hygiéniques ils a ils avaient pas de poubelles, eux, en fait et en fait, il fallait les jeter, heu, dans une fosse, heu, à derrière la maison quoi.
Oui, d'accord. Dans une fosse? Alors les les et il y a pas le ramassage des poubelles là-bas?
Donc un peu bizarre, ouais, trop bizarre. Ah mais non, pas du tout. C'est, heu, c'est très très rural et très pauvre, hein donc il y a pas de ramassage. Il y a pas de camion. Il n'y a rien du tout.
Ah là, beh, au bout d'un moment, alors, les détritus, ça refait surface, non? Heu
Ouais, ça bah, ils le mettent tout dans la fosse, donc heu, je sais pas comment ils font après, hein, tu vois? Donc heu, un peu bizarre.
Parce que ça se désintègre pas dans la fosse, non? Parce qu'ils referment la fosse au bout d'un moment, non?
Pas du tout. Mmh mh, bah, je sais pas, en fait, là m j'ai j'avais vu qu'il y avait une grosse fosse, heu et j'étais tout là-bas donc heu, j'ai mis tout là-bas. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quand même. Mmh mh.
Ah. Ouais. Ah ouais, ouais.
Mmh mh.
Il y a un manque d'hygiène alors, non?
Ouais, sans doute, hein, sans doute. Après, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont d'autres aménagements, heu, je sais pas, mais heu, voilà, en tout cas, c'est vraiment tu vois, c'est c'est vraiment tu vis, heu, dans la campagne pure et dure, hein.
Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est un en en Inde, c'est un peu comme ça, c'est heu, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons de terre battue, là, heu, où tu peux même pas te mettre debout, tu sais? C'est tout petit. Alors, j'ai jamais été à l'int je suis jamais allée à l'intérieur, je sais pas comment c'est à l'intérieur, mais heu, c'est ça faisait un peu bizarre, quoi. On voyait les gens, heu, assis devant le le leur petite maison-là, heu, où on peut pas se mettre debout. C'est ils y vont probablement ouais, ouais, ils y vont probablement seulement pour se coucher, heu
Mmh. Mmh mh. Ah bon? OK. Mmh mh. Mmh OK heu C'est bizarre! Mmh. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Non, non, pour le coup, nous, c'est des des maisons en paille donc heu, bois et paille et puis heu, ouais, il y avait, heu, bon, il y avait pas de sol, hein, c'était la à même la terre, heu et puis, ils avaient des lits en bois, heu, c'était juste ça qui séparait du sol, heu, du sol, heu, avec le lit, quoi. Mmh.
Mmh mh. Ah ouais! Ah, en paille. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, puis il fait t je suppose qu'il fait toujours beau, là-bas, si c'est des maisons en paille. Il y a pas d'hiver, non?
Mmh mh. Heu, il y a pas d'hiver, alors, hiver, c'est genre, il fait 20 degrés, quoi, mais heu et heu, il y a beaucoup de pluie, il y a pas à part la saison des moussons, bien sûr, heu, mais sinon, heu. Mmh?
Ouais. Ouais. Bah, alors, quand il y a les pluies quand il y a les pluies, la pluie passe à travers, heu, la maison de paille, non?
Non, pas du tout. C'est très bien isolé, je pense, au niveau de la pluie, en fait, c'est sur, heu, surtout vers le sol parce que comme le sol, il y a pas de de joint d'étanchéité et tout, tu vois? Ou de c'est pas surélevé, non plus.
Ah bon! Ah oui. Ah oui, le sol doit être tout j tout humide quand il pleut, non?
Ouais. C'est ça. Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Mmh mh. Donc heu, ouais il y a ça, mmh.
Ah oui et Ma et puis, heu, alors une chose que j'avais vu aussi en Inde et 2 autres choses. Alors, il y avait, heu, ah oui, dans dans, beh, c'était dans un bus aussi, je sais pas si c'était le même bus, à un moment donné, il y a une gamine qui entre, mais elle a elle avait les cheveux mêlés, des elle avait des gros gros noeuds dans le cheveux, on aurait dit qu'elle avait qu'elle avait jamais, heu, peigné ses cheveux de sa vie quoi. C'était mais, j'ai jamais vu des cheveux avec des noeuds pareils quoi, jamais!
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oh. Coiffer ses cheveux. Mmh mh. Ah. Mais le truc c'est que, heu, enfin je pensais, qu'ils tu sais, ils faisaient beaucoup de tresses, tu vois? Comme ils avaient pas de
Oui mais là là là, heu, ah non j'ai pas vu les gens avec les tresses moi, non, là-bas, non, non.
Ah ouais? Ah, OK, OK moi je voyais souvent, heu, des vidéos, après j'ai pas été, hein. Je pensais qu'il faisait beaucoup de tresses comme ça et heu, ça ça bouge pas quoi.
Ch Ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, elle avait les cheveux ballants, mais alors, heu, mêlés, des des des noeuds, mais vraiment, j'ai jamais vu ça quoi, des gros gros noeuds. Heu
<laughs> Mmh. Waouh j'imagine bien. <laughs>
Ah c'était, heu, c'était c'était bizarre, heu, à voir.
Mmh, j'imagine mmh mh
Et j'avais vu aussi, heu, une femme qui était m une jeune femme, une jeune fille même, heu, elle avait l'air très jeune, qui était montée, heu, dans le train, tu sais une de celles qui qui ét qui montait qui était montée dans le train pour mendier là. Elle avait, heu, sur le dos un bébé, mais un bébé, je sais pas ce qu'il avait comme maladie. Il était tout et tout maigre, il avait que la z que la, heu, les os, heu, les os ce sous la peau, c'était, heu, on aurait dit qu'il ressemblait un petit peu à un singe quoi, c'était bizarre, hein, vraiment bizarre. Je sais pas ce qu'il avait.
Mmh mh. Oh, OK. Oh, pauvre petit. Sur la peau? Waouh. Waouh, waouh, waouh. OK, OK. Ouais, il était en sous il était en malnutrition, hein? Je pense.
Peut-être malnutrition ou, heu, je sais pas, il avait une maladie en plus, c'était pas seulement la malnutrition, c'était c'était une, heu, il y a il y avait une, heu, une maladie je sais pas, peut-être qu'il avait la dysenterie, je sais pas si la dysenterie, heu, vous rend comme ça.
Mmh. Mmh. Oh, pauvre petit. Je sais pas ce que c'est.
C'est une espèce de maladie qui
Mmh mh.
c'est enfin il était complètement heu
Ça rend, heu, comme si on dit il était dénutri je sais pas trop, c'est quoi?
et c'était ah c'était, heu, ah je sais pas, c'était bizarre, hein. Enfin j'avais j'ai jamais vu ça, heu, ici dans nos pays.
OK, d'accord. OK. Mmh mh.
Ça faisait peine à voir parce que, mmh, heu, ah, heu.
Ah oui, c'est tout ça fait, heu, ça fait de la peine le pauvre. OK.
Ouais, ouais. Je sais même pas si c'était vraiment un bébé, peut-être un un gamin de 2 ans, j'en sais rien. Mais enfin, tout non, non, c'était un bébé.
Mmh mh. OK. Heu, mais tu sais que là-bas, l'â l'â l'âge la personne, la plus âgée, mais tu sais en petite taille, c'était, heu, c'était en Inde
Ouais.
donc elle était pas très grande, elle faisait la taille d'un d'un enfant. Elle avait déjà, heu, 25 ans en fait, ou un peu plus. Et heu
Ah ouais. Oh là là, ah oui, c'est la malnutrition ça, hein.
Oh non il y a c'est une autre maladie. C'est une maladie, heu, génétique qui, heu, ne permet pas de grandir en fait et heu, enfin la la personne elle reste, heu, trapée dans un corps d'enfant, tu vois?
Oh là là. Mais si c'est mais ce genre de chose, ça doit se développer plus dans les pays où il y a où il y a pas mal de pauvreté, non j'imagine?
Mmh. Mmh, peut-être. Mais en tout cas, heu, j'avais vu ça, heu, c'était surtout en Inde, qu'on voyait ça. Ouais. Tu sais quand quand il fait le record du monde de la de la personne la plus petite et heu, le record du monde de la personne la plus grande je sais que la plus grande c'était en Turquie à un moment. Heu, elle faisait plus de 2 m et quelques. Ouais.
Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui? Ah oui, oh bah, oui, heu, je je j'en ai vu, les plus grandes, c'est c'est un handicap aussi hein, parce qu'ils font, heu, <blows air> Heu, ou p ou p c'est bien plus de 2 m, au moins 3 m ou 4 m, je sais pas mais, heu, le je
Ouais. Ouais, bien sûr. Oh oh quatre mètres, heu, ça parait très très grand, waouh!
je ben je il il c'est un géant quoi, par rap par rapport, heu, aux autres personnes, même les personnes qui sont grandes, il paraît, heu, géant les les les les les, heu, même pas encore plus grand. Mais carrément, heu, un géant quoi, les autres paraît, heu, d paraissent des minis êtres des miniatures à côté de lui. Heu, je sais plus comment comment il s'appelait, heu, d'ailleurs je crois qu'il est, heu, il est décédé maintenant.
Mmh. Encore plus grand. Mmh mh. Ouais. Heu, heu Ouais, ouais, ouais. Ouais, généralement, ces personnes-là ne vivent pas très, très longtemps, c'est pour ça.
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais.